โอ้ อันนี้ก็ ก็น่าลอง ทุก ทุกอันที่ ที่ถามมานี่นะคะเนาะ แล้วเราก็ คิดว่า เฮ้ย มันทำได้ไม่ยาก เงี้ยค่ะ อย่างผ้าปิดตานี่ ก็ ก็ดีนะคะ ลงทุนน้อยเนาะ เพราะเราก็คิดว่า "เฮ้ย ถ้าสมมุติว่า เราจะต้องแบบรื้อผ้าม่านเปลี่ยน นี่มัน มันก็น่าจะใช้จ่ายเยอะ" อย่างเงี้ยค่ะ เออ อันนี้ก็น่าสนใจอีกหนึ่งนะคะ แล้วก็ เอ่อ น้องแมวนะคะ เดี๋ยว เดี๋ยวก็อาจจะต้องแบบหาที่เก็บแมวเนาะ เพราะว่าเสียงเขามันรบกวนทั้งคืนจริง ๆ นะคะ เพราะว่าเขา เขาเล่นกันทั้งคืนอะ ตอนกลางคืนนะ ไม่รู้ไม่หลับไม่นอนกันหรือไงเนาะ แมวนี่นะ ค่ะ อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ โอเคค่ะ อืม ค่ะ อาจจะ น้องแมวอาจจะเปลี่ยนเป็น เป็นเวลา บาง บางเวลาของเขาที่เขาจะตื่นไหมคะ? อาจจะต้องหา จัดหาที่ที่อาจจะใหม่ ไม่ให้ใกล้ห้องของเราอะค่ะ เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงตรงนี้ไปนะคะ ถ้าเกิดไม่อยากจะใส่หูฟัง แต่ว่าหูฟังอะค่ะที่คุณบอกอะค่ะ มันอาจจะเป็นเรื่องของการฟังเพลงค่ะ มันก็อาจจะยังรบกวนน่ะค่ะ ควรเป็น อาจจะเป็นไม่มีเสียงเลยอะค่ะ แต่ใช้ที่ปิดหูแทน อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะช่วยได้นะคะ เพราะว่าอาจจะไม่ได้มีคลื่นไฟฟ้าค่ะเข้าไปรบกวน คือเป็นคลื่นใน ในร่างกายเราด้วยแบบเนี้ยค่ะ ก็อาจจะช่วยได้นะคะ ค่ะ แล้วพวก
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ โอ้ อันนี้ความรู้ใหม่ ค่ะ น่าสนใจ ค่ะ นี้ก็
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ มันจะ ค มันก็เหมือนไป ท ไปรบกวนน่ะค่ะ การทำงานของร่างกายอะค่ะ เหมือนให้ตื่นตัวอยู่ เพราะว่ายังได้ยินเสียงอยู่ แบบนี้อะค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะหลับตาไปแล้วอะค่ะ
อืม